Ну, как бы, всё-таки, как бы, ну, опять же, я придерживаюсь такой позиции. Понятно, что в везде может быть по-разному принято, да, что всё-таки, как бы, неважно, там, какой пол. Даже щас, э, часто компании сделают так, чтоб п просят присылать резюме без фотографий, без указания пола, чтобы не было вот этого вот, э, фактора, да, какого-то выбора. Чтобы действительно смотрели на качество человека, а на е его опыт.
Мгм. Да, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А я вроде даже вообще не знаю, как по резюме можно качество в посмотреть, честно говоря. Ну так, ес если по-честному, да. Мгм.
Ну, не качество, но в плане профессиональное качество, но не не не, как сказать.
И и на это то и на это тоже, честно говоря, вот. Ну, это я так, у к <chuckles> ремарка просто.
М-да, может, неправильное слово я использовал. Ну, в плане опыта какого-то, да, какой-то компетенции в чём-то. Понятно, что мы не до конца можем не знать этого, да? Пока, э, как бы, человек сам не поработает.
Мгм. Мгм. Да, но даже зд д д Да, д я к да, я к нем метод да даже здесь, как бы, условно говоря, опыт работы вообще ни о чём не говорит. Когда просто лю людей нанимают по опыту работы, а не по компетенциям, это всегда очень забавно. Ну, то есть, вместо того, чтоб сделать просто слепое тестирование
Ну, ну, ну.
то есть ты не видишь, кто это проходит как раз этот экзамен. Ты выдаёшь тестовое задание, он справляется или не справляется. Всё отлично. Мгм.
Ну, возможно, как раз таки в тестовых заданиях, потому, чтобы, как бы, ну, просят даже в резюме этого не указывать, чтобы, как бы, до конца тестового задания не было понятно, кто это. Ну, например.
Мгм. Да-да-да, мгм. Да-да-да. Без проблем. Ну, это там, где это действительно важно. Я здесь, э, вообще не спорю. Это лю лю люди, которые за это борются. Ну, просто мне кажется, что д э, а равные права для всех, они всегда обусловлены тем, что есть, кроме формальных институтов, законов, ещё и неформальные. То есть как общества живут.
Мгм. Мгм. Ну да-да-да. То есть, э
Ну, то есть есть какие-нибудь советы старейшин. Они вообще нигде не прописаны в законе.
Ну, такой он. Да, в меня, ну, где-то может быть.
В есть там пару человек в городе, которые будут всё решать. Кто будет мусор увозить, а кто госконтракты получать.
<chuckles>
И вы можете в законе прописать вообще всё что угодно.
М.
И ничего не будет меняться. То есть, мне кажется, борьба за равные права- это определённая иллюзия. То есть людям кажется, что, если у нас есть законы, что они действительно могут что-то изменить. А они ничего не меняют, сущность. Поскольку общество п презюмирует, что вот эти неформальность тут на самом деле работают гораздо лучше, чем закон.
Есть такое, да. Мгм, мгм.